Olha eu devo confessar uma coisa pra você. Às vezes, eu sinto um pouco de culpa, sabe, por priorizar treinos em vez da minha família ou amigos. Mas eu acredito que isso aconteça, porque, isso virou mais ou menos um um estilo de vida pra mim, mas muito com com um motivo muito forte. O que acontece. Eh, primeiro que eu já tenho uma idade onde eu devo fazer exercícios físicos por questões de saúde e tudo mais, que eu acho, inclusive que todo mundo tem que fazer exercício físico, eu acho que é muito legal, é muito bom e não vai fazer mal, a
Uhum. Hum. Sim. Uhum. Sim. Exato. <laughs>
É. Mas eu também acho que, hã, existe uma cobrança da parte das pessoas, porque muita gente não pensa como eu. Então, como pra mim o treino é como um trabalho, algo que eu tento levar como uma rotina de autocuidado, né. A algumas pessoas acham que: "Ah você vai deixar de ir porque você tá treinando?". Não que eu cancele compromissos ou nada, assim, mas, de repente, eu tô saindo de casa e chega alguém eu falo: "Olha eu tô indo para o treino daqui a 40 minutos rapidinho eu volto". E as pessoas ficam: "Ah" porque elas não entendem talvez a importância que isso tenha pra mim. Mas pra mim realmente é algo que que me faz bem, que me faz hã bem para o coração, pra alma, para o corpo. É muito além da estética, sabe. Eu sinto que me deixa
Hum. Ok. Ah, ok. Uhum. Sim. Uhum. É algo realmente prioritário pra você, né. Nas suas prioridades, ali, do seu dia a dia o treino é uma delas.
Exatamente. É isso, você falou a palavra certa. Eh, não que seja mais importante, não que seja mais importante do que a minha família, por exemplo, claro que não, se eu tiver um uma situação familiar eu não vou treinar. Mas outras coisas eu abro mão sim, porque eu comecei a entender, que se isso é pra o meu bem-estar e pra minha saúde é importante, né. Mas, eh, o que acontece é que a opinião das pessoas não pra pra as pessoas não pode ser tão importante, entende?
Entendi. Não, não. Entendi. Uhum, com certeza. Entendi. É como se pra você tivesse uma importância muito maior do que tem para as outras pessoas.
É. Eu acho que pra alguém que que tem um rotina parecida com a minha. Essa pessoa vai ter essa empatia de en de saber, né, que é importante
Sim, ela vai entender o seu lado.
Isso, isso. Mas para as pessoas, que não treinam ou que não gostam de exercício físico. Elas acham que isso é uma besteira às vezes, né. "Ah você não precisa" e tudo mais, mas é que aconteceu
Entendi. E tem alguns amigos, ou até gente da su sua família, que justamente não consegue entender esse seu lado?
Uhum. Amigos, sim. Tem amigos que sim, que às vezes eu falo: "Ó, a vamos marcar café da manhã", eu falo: "Olhe, nesse horário aqui eu tenho uma aula que é muito especial que só acontece uma vez por semana, não posso perder". Então, eu falo
Entendi, você tem realmente um compromisso com o treino.